जी देखिए, आज का जो स जीवन है वो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया है स्मार्टफ़ोन ने। क्योंकि कुसी किसी भी चीज़ को प्रयोग के लिए हम स्मार्टफ़ोन से काफ़ी आसानी के साथ चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में एक समस्या देखिए देखी गई है वो ये है कि बच्चों का भी स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जब घर में कोई भी व्यक्ति अगर इस फ़ो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है, तो बच्चे भी कहीं न कहीं मोबाइल फ़ोन वग़ैरह चलाना सीख लेते हैं। ऐसे में उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम होता है उसे सीमित करने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाने चाहिए? और ऐसे में मतलब क्या उनसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि कहीं न कहीं बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसे काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण में ला सकें?
बिल्कुल। अच्छा। जी। बिल्कुल, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि समय काफ़ी बदल चुका है, और एक समय हुआ करता था जब ज़िंदगी थोड़ी प्राकृतिक होती थी, थोड़ी-सी अ, वास्तविक होती थी, साधारण होती थी, और अभी दुनिया डिजिटल हो गई है। दुनिया इंटरनेट पर पूरी तरीके से निर्भर हो गई है और इंसान फ़ोन पर निर्भर हो गया है। तो बच्चों की अगर देखी जाए जीवन शैली तो वो बचपन से ही फ़ोन पर अ, कार्टून देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं।
वो तो है। बिल्कुल।
और इस तरीके से उनकी आदत और लत वो लगती जा रही है, है ना?
बिल्कुल।
तो यह एक गंभीर समस्या बन गई है आज की।
जी। तो मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए उसके माता-पिता को जिससे कहीं न कहीं बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो बिल्कुल नियंत्रित हो सके?
बिल्कुल। हाँ, जिस तरीके से देखिए ना अभिभावक, माता-पिता बच्चों को मोबाइल सौंप देते हैं बचपन में, शुरुआती उम्र में ही, तो उनकी ये आदत बनती चली जाती है। वो अपने काम आसान करने के लिए अ, कई बार उन्हें फ़ोन दे देते हैं ताकि वो फ़ोन पर उलझा रहे, खेलता रहे और उन पर उनका जो है समय व्यतीत हो। और इस तरीके से उनकी रुचि धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती है। और अ, माता भी जैसे खाना खिलाने के लिए छोटी उम्र से ही बच्चों को उलझा देती है वो अ, बच्चे कार्टून देख रहे होते हैं, राइम्स देख रहे होते हैं और माता जो है अ, अ, उनकी माँ उन उन्हें खिला खिलाती है, अनाज खिलाती है। तो इस तरीके से एक निर्भरता जो है न विकसित होती जाती है बचपन से ही। तो इसे कम करना होगा। हर माता-पिता को बच्चों स बच्चों को फ़ोन से स्क्रीन से दूर रखना होगा, ताकि वो बड़े होकर अ, कम इसके लत की कम शिकार बन सके।
वो तो है। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी देखिए, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बता दी कि कहीं न कहीं बचपन से ही माता-पिता को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें कहीं न कहीं स्क्रीन टाइम का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित रखें और मोबाइल के प्रयोग से बच्चों को बचाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया! लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके अनुसार ऐसी कौन-कौन सी बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ हैं जिसका सामना माता-पिता को कहीं न कहीं कर सक करना पड़ सकता है। जब वो बच्चे को स्क्रीन टाइम को काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि देखिए जब मैं कहूँगा बच्चों ब से जब बच्चा मान लीजिए दिन में 2 घंटे फ़ोन चला रहा है और ऐसे में उसे कहा जाए कि तुम आधा घंटा चलाओ तो कहीं न कहीं देखिए बच्चा जो है वो उदास हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
जी। हाँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, ज़रूर उदास कर जाता है। तो ऐसी स्थिति में ना माता-पिता कई बार जब निर्णायक फ़ैसले लेते हैं। बच्चों से संबंधित जब उन्हें स्क्रीन से दूर रखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे इतने ज़िद्दी होते हैं कि वो रोने भी लगते हैं। और फिर से ज़िद करते हैं कि उन्हें मोबाइल फ़ोन चाहिए। अ, देखनी है कार्टून देखना है, वीडियो गेम्स खेलने हैं अ, राइम्स देखनी है। तो इस तरह की वो हठ करते हैं, ज़िद करते हैं। और कई बार तो माता-पिता मजबूर हो जाते हैं और फिर से उन्हें फ़ोन्स थमा देते हैं। और ऐसे धीरे-धीरे अ, रोना और माँगना उनके अ, व्यवहार में आ जाता है। उनकी आदत बन जाती है बच्चों की। तो कई बार जब शुरुआत से ही अगर माता-पिता अ, उन्हें फ़ोन से वंचित करें, उन्हें धीरे-धीरे फ़ोन से दूर रखने की कोशिश करें, तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि हाँ, हर समय हमें फ़ोन नहीं मिल सकता अगर ज़िद की जाए तब भी। तो फिर उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। और ये तरीका हो सकता है कि बहुत छोटे बच्चों को स्क्रीन टाइम से हम दूर रख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और ओ वो जब काफ़ी ज़िद्दी हो जाते हैं कई बार तो अपने अ, माता-पिता के फ़ोन को छुपाकर, चुराकर वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर निगरानी रखनी होगी। ध्यान देनी होगी। जी।
बिल्कुल होता है ऐसा। बिल्कुल। वो तो है। बिल्कुल। हाँ जी। जी। अच्छा ऐसा भी हो ज अ, हो सकता है। जी, अब मतलब जैसा आपने अभी बताया कि बच्चे जो हैं माता-पिता के फ़ोन को कहीं न कहीं चुरा कर भी मतलब चोरी से भी चला सकते हैं। तो मतलब ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है?
हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। जी, ऐसी भी नौबत आती है।
ओह! तो ये तो मतलब इसिल जी।
तो इसमें क्या होता है कि अ, जो वो लत के इतने शिकार हो जाते हैं ना कि उसने गेम खेला और गेम खेलकर आधे-अधूरे रह गए। तो उनके दिमाग में चलता रहता है कि वो गेम को कब कंप्लीट करेगा, कब पूरा करेगा? तो इस तरीके से धीरे-धीरे और देखिए आजकल के जो गेम बनते हैं जो कार्टून वीडियोज़ बनते हैं तो वो इतने लत वाले होते हैं इतने अ, बच्चों को अच्छे लगने के लिए ल अ, लगने वाले होते हैं ना तो वो उनसे अछूते रह ही नहीं सकते। एक बार वो अगर उसमें घुस जाते हैं तो अ, वो वर्चुअल दुनिया होता है जो काफ़ी डोपामाइन रिलीज़ होता है। बच्चों को अच्छा लगता है, लुभाता है और इस वजह से वो समय व्यतीत करते हैं।
अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। ये तो आपने काफ़ी मैं कहूँगा कि देखिए मुझे सुनकर भी काफ़ी अ, मतलब आश्चर्य भी हुआ जो आपने बताया कि किस प्रकार से कहीं न कहीं बच्चों में ऐसी आदत भी आ सकती है कि वो चोरी करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में तो माता-पिता को कहीं न कहीं कुछ न कुछ करना चाहिए जैसा आपने बताया। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि देखिए जब माता-पिता ऐसा कोई फ़ैसला कर लेते हैं जिसमें कहीं न कहीं जो बच्चों के लिए थोड़ी सख्ताई भरा होता है और कहीं न कहीं स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने की बात है तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं, ज़िद भी करते हैं। तो ऐसे में माता-पिता को क्या करना चाहिए कि मान लीजिए उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि बच्चे का जो समय है स्क्रीन टाइम है उसे बिल्कुल नियंत्रित करने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। लेकिन जब बच्चे को ये बात पता चली जिसकी उम्र मैं कहूँगा कि जो मान लीजिए वो टीनेजर है। तो टीनेजर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं देखिए, ऐसा देखा गया है। तो ऐसे में फिर कैसे मतलब माता-पिता को कौन से कदम उठाने चाहिए कि उसका जो गुस्सा है उसकी जो ज़िद है उसके आगे कहीं न कहीं वो झुके ना और उसका स्क्रीन टाइम नियंत्रित कर सके?
जी। हाँ, ऐसा होता है। बिल्कुल। जी। हुँ। अच्छा। ठीक है। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल जी। जी। अ, हाँ देखिए, एक उम्र के बाद जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं ना, तो जैसे ही वो अ, टीन न टीनएज होते हैं, वो किशोरावस्था की उम्र में आते हैं, तो माता-पिता को बच्चों का दोस्त बन जाना चाहिए। एक मित्र के भांति जब उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि अ, जो मोबाइल फ़ोन है, वो कहीं न कहीं उनके भविष्य में जो वो ज़िंदगी को चुनने वाले हैं, जो फ़ैसले लेने वाले हैं सफलता में, एक बाधक का काम करेगी। तो क्योंकि देखिए, अब 10 साल से ऊपर के बच्चों को बहुत बुद्धि हो जाती है। अगर उन्हें सही से अ, सुझाव दी जाए, सही से अगर मार्गदर्शन दी जाए, तो वो समझते हैं। उनसे अगर ज़िद करके, उनसे लड़ाई करके अगर फ़ोन छीनने की कोशिश की जाती है, तो उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, जो उनके विचार हैं, वो भी गलत राह पकड़ लेते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है कई बार।
बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया, जी। वाक़ई। वो तो है। बिल्कुल। जी, ये तो आपने मतलब मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि कहीं न कहीं माता-पिता को जिस प्रकार से, ख़ास करके जब बच्चा टीनेजर हो जाए, तो माता-पिता को एक दोस्ती वाला व्यवहार अपना ने लेना चाहिए। जिससे कहीं न कहीं बच्चे को समझाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। बहुत ही एक बेहतरीन बात आपने बताई। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसा आपने अभी स्क्रीन टाइम के बारे में बातें बताई कि कहीं न कहीं बच्चे को जो है एक लत लग जाती है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा देर होने से, कहीं न कहीं ज़्यादा फ़ोन चलाने से, या लैपटॉप या टीवी देखने से, तो ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर कौन-कौन से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं?
बिल्कुल ज़रूर। हुँ। सही कहा। हाँ, जी। हाँ। बिल्कुल देखिए, लगातार जब बच्चे स्क्रीन पर अपना समय व्यतीत करते हैं। तो उन आप देखेंगे कि आजकल छोटी-छोटी उम्र में बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। तो ये एक तो आँखों में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है।
बिल्कुल हो गए थे। एक्चुअली
दूसरा वो जो बच्चे खेलने की उम्र होते हैं, बाहर शारीरिक गतिविधियाँ होनी ज़रूरी होती है। तो इस दौरान वो बस लेट-लेटे बैठे-बैठे सिर्फ अ, मोबाइल स्क्रीन पर समय व्यतीत करते हैं। जो शारीरिक तौर पर वो ज़्यादा अच्छा विकसित नहीं हो पाते। और शारीरिक, तौर पे जहाँ वो विकसित नहीं हो पाते तो मानसिक और बौद्धिक तौर पर भी वो पीछे छूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो संरचना है उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उनकी जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो रुक जाता है और वो एक ऐसे बच्चे बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक अ, अपंगता का शिकार हो जाते हैं। तो ये अ हाँ ये बिल्कुल होता है और ऐसे बच्चों को हमेशा प्रकृति से जोड़कर रखना चाहिए। पर्यावरण की शिक्षा देनी चाहिए नैतिक मूल्यों को सिखाना चाहिए। रिश्ते और परिवार की अहमियत को समझाना ज़रूरी है ये सब मूल्यों से वो अछूते रह जाते हैं। जो एक बहुत बड़ी अ, दु दुःख, दुःख की बात होती है।
वो तो हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा ऐसा भी हो सकता हैं मतलब? बिल्कुल। वो तो जी। ये तो मैं ज जैसा आपने बोला ना कि मैं कहीं न कहीं के मो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से कहीं न कहीं स्वास्थ्य पर इतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ये तो मतलब, ऐसी बात है, फिर माता-पिता को कहीं न कहीं इसके लिए बिल्कुल आज ही कदम उठाना चाहिए। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने के लिए बच्चों की जो दिनचर्या होती है उसे किस प्रकार से निर्धारित करें? उसे किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि बच्चों को जो है कहीं न कहीं हर समय उलझाया जा के मतलब किसी और एक्टिविटी में उलझा के रखा जाया सके और कहीं न कहीं जो उसे स्क्रीन टाइम की याद आए, मतलब मोबाइल की याद उसको ना आ पाए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
बिल्कुल। ज़रूर। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी सबसे पहले तो देखिए बच्चों को अ, एक अच्छी दिनचर्या बनान बनानी चाहिए और अ, माता-पिता की जवाबदेही है कि एक अच्छी दिनचर्या के साथ बच्चों को उस पर पालन करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और माता-पिता भी इस दौरान अपने जो स्क्रीन टाइम है उसे कम कर सकते हैं ताकि बच्चे उसे देखकर गलत रहना सीखें। और सुबह जगने को प्रेरित किया जाए। क्योंकि सुबह जगने से बच्चों की जो मानसिक बौद्धिक क्षमता है वो ज़्यादा विकसित होती है और उसके बाद अच्छे नाश्ते अ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ओ एक किताबी ज्ञान जो अ, शिक्षा के तौर पे वो सीखते हैं, इसके अलावा नैतिक मूल्य और व्यावहारिक जो तौर-तरीके होते हैं वो सब कुछ सिखाया जाना चाहिए। तो इससे बच्चों में समझदारी विकसित होती है और पढ़ाई के प्रति एक रुझान विकसित होता है और मोबाइल फ़ोन एक बाधक के तौर पर उन्हें समझ में आने लगता है जो कई बार वो फ़ अ, मोबाइल फ़ोन को दूर रखना सुनिश्चित कर देते हैं, अच्छा समझते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ये, जी।
बिल्कुल। वो तो उम बहुत ही बेहतरीन। वाक़ई, बिल्कुल। बिल्कुल। जी। तो ये तो आपने काफ़ी अच्छी बात बता दी कि कहीं न कहीं बच्चों को नैतिक मूल्य से जोड़ना चाहिए उन्हें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए और रोज़ाना सुबह जल्दी उठाना चाहिए जिससे कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़ा वो महसूस करेंगे और वो स्क्रीन टाइम को कम करने में भी मदद मिलेगी। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि देखिए बच्चे कहीं न कहीं ऐसे होते हैं कि वो काफ़ी भोले होते हैं। तो अगर मान लीजिए हम उनसे स्क्रीन टाइम देखिए, उनके जीवन से अगर मोबाइल को कम करना चाह रहे हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा जैसा आपने बताया भी। तो फिर ऐसे में वो जो समय है उस, उस समय कौन सी एक्टिविटी फिक्स करें जिससे कि कहीं न कहीं एक संतुलन बने। तो उन्हें स्क्रीन टाइम की मोबाइल की बिल्कुल याद ही ना आए। तो ऐसे में कौन सी चीज़ें कारागार हो सकती हैं? क्या खेलना ज़रूरी है? या उनके साथ घूमने जा ले जाना चाहिए या उन्हें बाहर घुमाना चाहिए कैसे करना चाहिए चीज़ें?
जी। बिल्कुल सही कहा। हुँ। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। हाँ। देखिए, बच्चों के लिए खेलकूद बहुत मायने रखता है और हमेशा माता-पिता को ये सुनिश्चित करना ही होगा कि वो शारीरिक गतिविधियाँ करें। और ये खेल एक बस अच्छा तरीका हो सकता है। तो जो शहरों की तो एक <chuckles> स्थिति बहुत खराब होती है कि बच्चों के लिए खेलने तक का जगह नहीं होता। तो कई बार उन्हें वो पार्किंग में खेलते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ मैदान होता है तो वहाँ म मैदान में अ, बच्चों को खेलने का अवसर मिल सके ताकि बच्चे जो है ना शारीरिक तौर पर ज़्यादा अ, ऊर्जा महसूस कर सके, ज़्यादा खेलकूद के ज़रिए लाभ उठा सकें। और इसके अलावा घर पर भी जैसे लूडो खेला जा सकता है, साँप-सीढ़ी खेली जा सकती है, कैरम-बोर्ड खेला जा सकता है, चेस खेले जा सकते हैं जो बच्चों की अ, मानसिक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो ये सब खेल ना फ़ोन से स्क्रीन टाइम को कम करता है। फ़ोन से दूर रखने की कोशिश करता है। तो ये सब खेल खेले जा सकते हैं और एक पारिवारिक और सुखद माहौल का वातावरण बनाया जा सकता है। जी।
वो तो है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो सही बात है। बढ़िया। वाक़ई। जी ये तो ये तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके बता दिए कि कहीं न कहीं जब बच्चे का स्क्रीन टाइम जो उसके माता-पिता हैं, वो उसे नियंत्रित करें तो कहीं न कहीं जिस दौरान वो फ़ोन चलाता है तो उसमें अगर इन एक्टिविटीज़ को जोड़ेंगे जिनका भी आपने वर्णन किया कि जैसे कि बच्चे को खेलने पार्क में ले जाएँ, उसके साथ समय व्यतीत करें, लूडो खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं। जिससे उनके मानसिक स्थिर भी मानसिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा मज़बूत होगी। तो ये तो आपने काफ़ी कारागार रास्ते बता दिए और काफ़ी सहजता से आपने चीज़ों को साझा करा। तो देखिए मुझे आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई और जितने मैं कहूँगा सरलता और स्पष्टता के साथ आपने चीज़ों को बताया वो काफ़ी प्रशंसाजनक है। और मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और मैं ये कामना करता हूँ कि जल्दी हमारी फिर से बात हो, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जी। हुँ, हुँ। धन्यवाद। जी आपसे भी जुड़ के बहुत अच्छा लगा। आपने भी बहुत अच्छे-अच्छे सवालात पूछे हैं तो मुझे जवाब देते हुए काफ़ी प्रसन्नता भी हुई। उम्मीद करता हूँ कि सच में हम जब बातचीत करेंगे तो बड़ा ही मज़ेदार और रोचक बातचीत हो। फ़िलहाल के लिए अलविदा, धन्यवाद।
बिल्क